Trời ơi, bạn ơi, kiểu như á là, mình nhận ra nha nà mình rất dễ bị ảnh hưởng bởi việc so sánh với người khác luôn ấy, kiểu như là, chỉ cần thấy, ơ, ai đó cùng tuổi với mình hơn nè, à, thì a, ý là ha ai đó cùng tuổi với mình nha, mà tiến xa hơn hoặc là có một cái công việc nó tốt hơn, có một cái cuộc sống nó ổn định hơn là mình bắt đầu là thấy bất an, và đặc biệt nữa nha là những cái người bạn cùng với mình nữa cơ. Đó, kiểu như là, cùng xuất phát điểm giống như mình nhưng mà bây giờ người ta là quản lý cấp cao của những cái tập đoàn lớn, rồi thậm chí là khởi nghiệp đều thành công và cái tài sản của người ta rất là lớn luôn, lên tới là hàng ngàn đô và, kiểu như là, kiểu, cao cấp lắm luôn á bạn. Đó, tại vì mình biết nha là mỗi người có một cái con đường riêng và một cái hành trình riêng ấy, nhưng mà cái cảm giác thua kiếm nó vẫn cứ xuất hiện trong cái đầu của mình ấy và làm mình mất tập trung vào cái cùng cuộc sống của chính mình luôn, thì á hả mình biết điều đó là không có tốt nhưng mà mình cứ bị so sánh hoài luôn ấy. Thì không biết mà làm sao để có thể không bị ảnh hưởng về cái việc đó bạn nhỉ? Tại vì cái việc so sánh ra mình cảm thấy rất là mệt luôn.
Ừm, vậy hả? Rồi. À, tâng à? Rồi. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Ờ, vậy là bạn đang gặp phải cái tình trạng là à, vậy là hay so sánh với người khác, đúng hông nè? Và bạn đang muốn làm sao để không cảm nhận đến cái việc so sánh đó nữa ha! Ừm, không sao cả nha. À, vì cái thời buổi phát triển của mạng xã hội, hay là, à, cái sự, ờ, phát triển cờ còn của ngày nay đó, thì cái sự thành công sớm á, hay là những cái hình tượng mà, kiểu như, thành công nó đến với bạn á, thì đó là điều rất là hiển nhiên thôi. Nhưng mà mình sẽ có một vài lời khuyên để bạn có thể xem xét, hoặc là hoặc thứ nhất là giảm bớt cái việc so sánh với người khác nha, và thứ 2 là cũng không để nó bị ảnh hưởng đó đến bạn nữa. Ừm, thì đầu tiên á là bạn có thể kể chi tiết cho mình á là bạn thường so sánh với bạn của bạn, đúng hông? Vậy thì bạn, ờ, lấy những cái thông tin đó ở đâu để là trên mạng xã hội, hay là qua những cuộc trò chuyện trực tiếp?
Đúng rồi. Ừm. Ô kê. Đúng rồi. Thực ra là cả hai luôn ấy. Ờ, nhưng mà mình hay so sánh ở trên mạng xã hội nhiều hơn tại vì khi mà các bạn ấy là đăng tải những cái hình ảnh về, ờ, công việc nè, rồi nhận được học bỗng toàn phần về một cái trường đại học danh giá hoặc là ừm, thật ra là với độ tuổi của tụi mình ấy thì, ờ, tụi mình cũng đã tốt nghiệp rồi thì các bạn ấy là học lên, kiểu như là, thạc sĩ, tiến sĩ. Trời ơi! Hai mấy tuổi mà bạn nghĩ coi thử là đã làm tiến sĩ, làm phó giáo sư. Đó, vào những cái trường đại học nó rất là lớn ở nước ngoài nữa cơ. Trời ơi, nghe thấy thế thì mình thấy trời ơi, chỉ có cảm giác là ngưỡng mộ và cái cảm giác là bị tự ti á bạn, tại vì bạn bè của mình đều toàn là những cái người mà có học thức cao không ấy, rồi á hả còn nhận được những cái cơ hội làm việc nó ở những cái tập đoàn lớn nữa cơ. Ừm. Ngoài ra nữa nha, ừm, toàn là chụ chủ doanh nghiệp không bạn, kiểu như là, gọi vốn ở những cái đất nước nó, ưm, to nè, như là ở Mỹ, ở Canada, rồi ở, a, ờ, Úc. Đó, nhiều lắm luôn ấy, mà các bạn của mình nó rải rác ở tất cả các nước trên thế giới luôn. Đó, mà toàn là, kiểu, làm chủ không à.
Ừm. Rồi. Ừm. Rồi. Ừm Ừm. Wow! Ừm. Rồi, rồi. Ồ! Vậy là những người bạn của bạn cũng thật sự có những sự thành công khá là vang dội ha! À, và bạn hay so sánh với họ cũng là cái điều rất là hiển nhiên thôi, không sao cả. Vâng, vậy thì bản thân bạn thì sao? Ý cái là bạn bản thân bạn thì hiện thay bạn có những cái nền tảng như thế nào bạn lại hay so sánh với họ vậy?
Đúng rồi. Ờ, thật ra thì mình thấy là hiện tại nha, cái công việc và cái mức thu nhập của mình nó, gọi là, khá ổn đi. Mình thấy thì nó cũng cho mình một cái cuộc sống nó cũng thoải mái về cái vấn đề chi tiêu, rồi á hả, có thể mua sắm nè và lo được cho gia đình. Đó, đó là cái đầu tiên mà mình cũng thấy là nó cũng khá là ổn định. Ờ, nhưng mà á hả, mình thấy mọi người đang đi rất là nhanh, còn mình á thì giống như là một cái con rùa vậy đó, nó cứ chậm chạp hoài luôn. Cái càng so sánh thì mình càng áp lực với lại là càng mất tự tin hơn á bạn. Đó.
Rồi. Ừm. Rồi. <clears throat> Rồi, rồi, vậy là cơ bản thì cuộc sống của bạn hiện tại cũng khá là tốt rồi ha. Khi mà có những cái thu nhập ổn định cũng như có thể do lo cho gia đình và bản thân rồi. À, vậy thì không biết là cái mục tiêu của bạn thì như thế nào? Bạn, ừ hừm, bạn có mong muốn trở thành một cái chủ doanh nghiệp, ờ, lớn không? Hay là bạn chỉ mong muốn là, à, có thể là s làm việc và sống bên cạnh gia đình thôi?
Đúng rồi. Ờ, thực ra thì mình cũng không có giỏi trong cái việc là làm chủ doanh nghiệp hay là mở một cái công ty gì đó đâu. Ừ, tại vì á <laughs> mình á thì chỉ là muốn hỗ trợ thôi chứ mình hông có phải là đứng làm chủ, tại vì khi mà mình làm chủ á thì mình rất là dễ bị lỗ, <laughs> tại vì mình đã thử rồi chứ không phải là không nha. Mình cũng thử là mở những cái cửa hàng về nước hoa rồi về những cái shop thời trang rồi đó bạn, rồi mình cũng có học về AI đồ nữa nè. Đó, nhưng mà chỉ một khoảng thời gian thôi, thì khi mà mình đầu tư á thì nó cũng hơi lỡ một chút xíu, cho nên là mình thấy là mình không có hợp về cái việc làm chủ, mà mình sẽ hợp về cái việc là sẽ quản lý hơn, quản lý con người nè, rồi quản lý về cái công việc hiện tại của mình. Đó, hiện tại thì mình cũng đang làm về mảng, ờ, marketing mà, kiểu dạng như là, trên mạng xã hội đồ á. Đó, cho nên là mình thấy là mình thiên hướng về cái đó nhiều hơn. Thì mình muốn là mình cái đường sự nghiệp của mình nó sẽ phát triển lên hoài, lên hoài, lên hoài để có khi mà về già rồi hoặc là lớn tuổi hơn một chút thì mình có cái, gọi là, tài sản gì đó chút chút đi ha. Đó, để nhìn lại, ừm, và cảm thấy là an tâm khi mà mình lớn tuổi, kiểu vậy á.
Rồi. Ừm hứm. Ờ. <clears throat> Rồi. Ừm. Rồi. Ừm. Rồi nè! Ừm. Rồi, rất là hợp lý ha! Ơ, vậy là bạn cũng không có đầu tiên là bạn cũng không có cùng mục tiêu với những người bạn của bạn ha. À, nhưng mà bạn cũng muốn phát triển bản thân thì cái điều này ai cũng mong muốn thôi. Vậy thì không biết là cái việc so sánh nó như vậy đó nó có ảnh hưởng gì đến cảm xúc, hay là hoạt động của bạn hàng ngày không?
Ê, cũng có nha. <laughs> Thật ra á là khi mà mình so sánh ấy thì mình g cảm giác là hơi mông lung về cái định hướng của mình. Đó, tại vì các bạn ấy là giáo sư, đúng hông? Hoặc là tiến sĩ á thì có những cái bài nghiên cứu khoa học nè, rồi những cái bài báo là nó sẽ được đăng tải lên những cái trang báo lớn trên toàn thế giới. Thì thật ra ấy thì đối với bản thân mình thì mình cũng đã có, gọi là, một chút thành tựu về nghiên cứu rồi, mình cũng đã từng đạt giải. Đó, cho nên là mình suy nghĩ là, à, hay là bây giờ mình thử theo hướng nghiên cứu sinh, rồi thử, a, làm về, à, à, giảng viên, hoặc là tiến sĩ giống như các bạn đó, được không nhỉ? Ừm, nhưng mà khi mà mình bắt tay vào làm lại á thì nó bị chán ấy bạn, <chuckles> mình không còn một chút động lực gì để mà mình làm tiếp tục hết. Đó, rồi khi mà mình so sánh với lại những cái người bạn mà đang làm mà quản lý về những cái tập đoàn lớn đi, thì mình cũng đang suy nghĩ là, à, hay là bây giờ mình bỏ cái công việc hiện tại của mình rồi đi nộp lại ở cái vị trí giống như bạn của mình và cái công ty đó luôn, thì lúc đó thì chắc là cái cơ hội, rồi cái mức lương thưởng của mình nó cũng cao hơn một chút. Đó, mình cứ suy nghĩ hoài hoài luôn ấy, rồi cứ nghi ngờ về cái mục đi của mình hiện có nữa. Đó, kiểu kiểu như thế.
Đúng rồi. Ừm. Rồi, đúng rồi. Ừm, rồi. Rồi. Ừm. À, rồi nha. Vậy thì cuối cùng nha, bạn cho mình hỏi thêm một câu nữa đó chính là bạn phải xác định ra cho mình 3 yếu tố mà bạn nghĩ là thành công đối với bạn được không?
Nếu như mà 3 yếu tố đối với mình thành công á, là một cái cuộc sống mà nó sung túc bên gia đình và những người mà thân yêu. Sung túc ở đây á là nó sẽ bao gồm cả về mặt vật chất và tinh thần luôn nhá. Đó, tại vì mình rất là ưu tiên về cái sự thành công về mặt tài chính. Tại vì nếu như mà không có về tài chính ấy, thì mình sẽ không lo được cho bản thân mình là đầu tiên, và sẽ không lo được cho những người thân yêu là cho ba mẹ nè, cho, à, anh em, rồi cho, kiểu như là, sau này mình có gia đình đi, đó, thì cũng phải lo cho con cái nữa, đúng không? Đó, đó là cái đầu tiên là về sự, à, tài chính, về sự thành công như thế ha. Còn cái thứ hai thì chắc là sự công nhận, phải có sự, à, gọi là, danh tiếng của mình. Đó, mình mong mong muốn là mình sẽ được nổi tiếng nhiều hơn, rồi mình sẽ được mọi người biết tới, rồi sẽ được một cái sự công nhận gì đó nó nhất định. Đó. Ừm, đó gọi là một sự thành công mà mình luôn ao ước rồi. Và cái cuối cùng thì chắc là hạnh phúc. Tại vì khi mà hạnh phúc bên, a, gia đình, rồi bên những người thân yêu, rồi bên bạn bè đồng nghiệp á, thì nó cũng là một sự thành công nhất định rồi đó. Ừ, kiểu vậy thôi.
Ưm, Rồi. Ừm hứm. Rồi. Ừm, chính xác. Ừm, đúng rồi. À. Ừm, rồi. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Rồi, ờ, mình cũng hiểu được vấn đề mình đang gặp phải rồi nha. Thì, à, mình sẽ có vài lời khuyên như sau, để bạn có thể xem xét, ờm, gọi là, <laughs> áp dụng vào cái trường hợp của bản thân để có thể giảm được cái cái vấn đề mà so sánh của bạn với bạn bè của bạn nè. Đầu tiên đó, à, nãy giờ mình có hỏi bạn rất nhiều về cái vấn đề là giá trị về cái sự thành công của bạn đó. Thì mình cũng nói luôn với bạn là mỗi chúng ta đó, thì có sẽ có những cái mục tiêu khác nhau, đúng hông nè? Hay là bạn có nói là bạn bạn mong muốn cái sự hạnh phúc. Thì hạnh phúc ở đây á, là một khái niệm rất là chung nhưng cũng rất là riêng. Tức là mỗi người á, thì sẽ có một cái quan điểm khác nhau về sự hạnh phúc. Ờ, có người thì cũng chỉ cần làm một cái công việc có sự phát triển thôi và sống cùng gia đình là được. Còn có người thì, ví dụ như những người bạn bạn đang nhìn đến á, là cái sự thành công trong cái vấn đề mà kinh doanh hay là cái sự xã hội à, trong, a, trong xã hội, hay là có những người thì cần cái sự nổi tiếng. Chính vì thế nên bạn kh phải khoan so sánh với những người bạn của bạn nha. Mà hãy xem á, là những cái sự thành công của những người bạn đó đó, có thật sự là phù hợp với cái mục đích sống của bạn không? Đó. Họ thành công có thể là một cái khái niệm chung của họ và của xã hội thôi. Nhưng đối với bạn thì nó có phải là cái khái niệm thành công của bạn không? Từ đó đó, thì bạn có thể xem xét xem là, ờ, ừm, thì họ là một cái đối với họ thì thành công thôi, nhưng đối với bạn thì bạn cũng chưa chắc là cần điều đó. Vì như bạn nói đó, là bạn cũng chỉ cần phát triển trong cái sự nghiệp của bạn thôi, đúng hông nè? Bạn đâu cần làm chủ đâu. Chính vì thế nên bạn, ừm, đâu cần phải so sánh bạn với những người đã startup, những người đã làm chủ những doanh nghiệp lớn đâu, đúng hông nè?
Ừ. Đúng rồi. Ờ, vậy hả? Ừm, cũng hợp lý đó. Ừm, đúng, đúng, đúng! Ừm, đúng nha. Ờ, cái kiểu như là, mình đang so sánh toàn bộ cái hành trình của mình với lại một cái đoạn nổi bật trong cái hành trình của người khác như thế luôn ấy! Ờ, hay nha, ô kê, và nghe bạn nói xong cái mình thấy là mình cũng nhẹ lòng hơn một chút xíu, với lại có một cái góc nhìn nó cũng hơi khác đi rồi đó!
Đúng rồi. Rồi, thì ngoài ra đó, thì, à, một cái lời khuyên nữa cũng khá là quen thuộc thôi, đó chính là, à, thay vì bạn cứ so sánh bản thân bạn với những người khác, thì bạn hãy so sánh bản thân mình với chính mình trong quá khứ đi, đúng hông nè? À, tại vì là như bạn nói từ ban đầu á, mỗi người á sẽ có những cái con đường phát triển riêng, sẽ có những cái giai đoạn phát triển riêng, không phải ai cũng giống ai cả. Có người thì họ sẽ là như một cái đô thị, như một cái đường thẳng vậy đó, họ đi thẳng lên cái tuốt luôn. Nhưng có người sẽ có những cái đường cong, à, đi cong lên xong rồi đi ngang. Tóm lại là có thể là bạn sẽ khăng bạn bạn sẽ thành công ngay cái tuổi trẻ, hoặc là bạn sẽ thành công vào những cái tuổi xế chiều một chút, hoặc tuổi trung niên một chút. Chính vì thế nên cũng đừng quá, gọi là, s nóng lòng, quá nôn nao khi nhìn thấy sự thành công của những người xung quanh, mà hãy, gọi là, cứ cố gắng phát triển bản thân mình từng ngày thôi. Đến một lúc nào đó đó, thì, à, bạn sẽ, gọi là là, đến cái giai đoạn phát triển của mình và bạn sẽ thành công thôi à. À, như là một câu chuyện như là KFC vậy đó, hình như là s à chủ tịch của KFC khởi nghiệp đâu đó năm 70 tuổi, đúng hông nè?
Ừm, đúng. À! Đúng rồi. Ê, hay quá! Ờ, nghe bạn nói xong cái mình thấy là mình cũng nhẹ lòng hơn ấy, tại vì mình cũng không cần phải giống ai cả. Và á hả, ờ, mình có thể là nhìn đổi cái tiêu chuẩn đánh giá của mình thử xem như thế nào, thì nó cũng thay đổi cái góc nhìn của mình luôn ấy. Đó, mình có đang đi đúng với cái giá trị của mình không? Đó, thay vì mình hỏi là mình có bằng người khác không? Trời ơi, hay quá! Ờ, mình thực sự nha, rất là tâm đắc những cái lời chia sẻ của bạn luôn và nó thực sự là chạm tới mình luôn đó bạn. Và những cái lời mà bạn nói thì mình thấy rất là tâm đắc và cảm ơn bạn rất là nhiều vì cũng đã giúp mình về cái việc này nhá!
Đúng rồi. Ừm. Rồi. Ừm hứm. Ừm, hông có gì nha, chào bạn nha. Bye bye!
Ừm, chào bạn ha.